Nah, gini gini. Itu ceritanya aku kalau misalnya aku sadar itu udah udah mulai aku kerja di kerjaan yang kemarin itu. Nah itu cerita kerjaan udah mulai kerjaan dibawa pulang, Mas. Aduh itu, Mas, kalau udah cerita bahasannya kerja dan dibawa pulang, Mas, kita ketus itu bukan ama teman kerja, Mas, ama yang di rumah. Nah itu itu lebih bahaya, Mas, lebih bahaya itu kalau sampai sampai efeknya tuh efek stres itu sampai ke yang di rumah. Waduh, waduh, Mas, itu hampir hampir nggak ada obat itu, Mas, soalnya apa, ya. Ya kita ini kerja, kan kita laki-laki ya, si Mas juga laki-laki, saya juga laki-laki gitu kan. Kita berjuang, ikhtiar, ya kan, cari nafkah untuk si untuk yang di rumah toh.
Mhm. Waduh. Iya sih, itu <chuckles> Atasan ya? Oh, di rumah. Oke. Iya iya. Mhm. Itu. Bisa ini, ya. Iya. Mhm. Mmm, bener.